สวัสดีครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ? ทางนู้น
เออ ก็อากาศดีครับ ว่า แต่ว่ามีแบบว่า อย่างเมื่อคืนที่ผ่านมา อย่างเงี้ยอยู่ดี ๆ ฝนมันตก อะไรเงี้ย ระหว่าง นอน อยู่ ก็ ตื่นมาเช้ามาก็ตกใจเลย เฮ้ย เมื่อคืนฝนตกด้วยเหรอ? อะไร นอนไม่รู้เรื่อง เลย <chuckles>
อือฮึ อืม อ๋อ อืม ทางนี้จริง ๆ ท พายุเข้านะ เขาเตือนเรื่องพายุทอร์นาโดอยู่ ใช่ อืม
อ๋อ เหรอครับ อ๋อ เอ๊ะ ทอร์นาโดที่นู่น มันมีบ่อยไหมอะ?
จะเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยล่ะค่ะ ช่วง ปกตินะสิงหาเนี่ยจะเยอะสุด อันนี้ ก็ค่อนข้างมาเร็วเหมือนกันปีนี้ อืม แต่อากาศมันร้อนอะ เหมือนแบบ เออ มันแบบแปรปรวนน่ะ ปีนี้อากาศแปรปรวน ใช่ อืม อือฮึ
อืม อ๋อ ครับ เออ ไม่ เออ ๆ ๆ ครับ เออ ๆ พอเข้าใจได้อยู่ โอเค เดี๋ยววันนี้ ว่าจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องแบบคุณคิดว่า อะไรที่ทำให้แบบความรักยืนยาว อะไรประมาณนี้อะครับ คือมัน
ได้ ๆ ๆ อา อือฮึ
โอเค ในความเห็นของคุณน่ะครับ คิดว่าแบบ <tsk> ควรจะพฤติกรรมยังไง? หรือทำอะไร? ที่แบบทำให้มันรักษาความสัมพันธ์ใน ในครอบครัว ในความรักได้ อย่างเงี้ย
อืม อืม เอ่อ คือ คืออย่าง เอ่อ ข ของเราเนี่ย ก็อยู่ด้วยกันมา 14 ปีแล้วกับสามีอะ แต่งงานกันประมาณ 11 ปี แต่ต้องบอกก่อนว่า อย่างชาวต่างชาติเนี่ย เขาจะมีการให้แบบพื้นที่ส่วนตัวกัน ต่อกันและกันนึกออกไหม เขาจะไม่ค่อย ไม่ค่อยแบบไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวของ ของคู่รักเขาอะ อย่างอันนี้ คือ เออ ของเรา คือเราจะแบบ สามีเรา คือใช่เลย คือเราจะไปไหน จะทำอะไร ก็แค่บอกก่อนแหละ เออ วันนี้ฉันออกไปเที่ยวกับเพื่อนนะ แต่ไม่มีการโทรจิก โทรตาม หรือแบบหึงหวง โดยแบบไร้สาระ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเรารู้สึกว่ามัน มันทำให้ความสัมพันธ์ มันแบบไม่อึดอัดอะ ต่างคน ต่างมีพื้นที่ส่วนตัวให้กันและกัน อะไรอย่างเงี้ย ใช่
อ๋อ ครับ อืม อา ครับ อืม อืม ๆ ๆ ครับ เออ ก็ดีเนาะ มีพื้นที่ส่วนตัวให้กันบ้าง อะไรอย่างงี้ เออ แต่สำหรับของผมอะ มันจะต่างกันหน่อย ของผมกับของแฟนเนี่ย กลายเป็นแบบว่าตัวติดกันเลย อะไรอย่างเงี้ย อย่างถ้า ถ้าผมอะ ได้ไปทำงานต่างจังหวัด ใช่ไหม ไปแค่วัน 2 วันน่ะ ก็จะเริ่มมีปัญหาแล้ว อะไรอย่างงี้ แฟนจะแบบงอ แง <laughs>
อืม อืม อืม อือ อือ อืม ๆ อือฮึ อืม อันนี้ คือ คนไทยนะ เหมือนจะแบบ มันอยู่ที่ความเชื่อใจด้วยไหม?
เออ ครับ แต่ว่าไอ้ที่งอแง เขาไม่ได้งอแงเกี่ยวกับแบบไม่เชื่อใจผม หรืออะไรอย่างงี้นะ เขาแค่งอแง คือแบบอยากให้ผมอยู่ใกล้ ๆ อะไรอย่างงี้ ตลอดมากกว่า เออ แล้วเขาก็จะ งอแง เออ ประมาณ นั้น
อืม ๆ ๆ คิดถึง อะไรอย่างเงี้ยเหรอ? อืม อืม เข้าใจ อือฮึ อืม
เออ แต่ แต่ผมก็ถามว่าโอเคไหม สำหรับผมมันก็โอเคแหละ เพราะแบบ อย่าง อย่างของผม มันก็ไม่ได้มีอะไรปิดบัง เออ ก็อย่างแบบ <tsk> เอ่อ ในมือถือเราจะลงแอปที่แบบว่าบอกว่า แต่ละคนอะอยู่ตรงไหนด้วยซ้ำ อะไรอย่างเงี้ย
อืม อืม คือเราก็แสดงให้เขาเห็นว่า เราบริสุทธิ์ใจ อะไรอย่างงี้เนาะ
เออ อันนี้คือ เออ ใช่ครับ มันก็ไม่ได้มีปัญหา อันจริง ๆ คือก่อนหน้าที่จะแต่งงานเนี่ย ก็คบกันมาแบบ 5 ปีแล้วนะ แล้วแต่งงานกันอีก 2 ปีนะ มันก็รวมกัน 7 ปีแล้วอะ มันก็แบบมันก็นานพอสมควรเลย ก็เลยแบบ เออ มันก็ มันก็ชินแล้ว อะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ คิดว่าแบบการรักษาความสัมพันธ์ให้ดีต่อเนื่องอย่างหนึ่งที่แบบ ที่ไม่อยากจะทำกันเลย ก็คือห้ามพูดโกหกใส่กันมากกว่า ห้ามปิดบังกัน อะไรอย่างเงี้ย เออ
อืม อืม อือฮึ อือฮึ อืม อืม ๆ ๆ อันนี้ก็ เคย เคยคุยกับเพื่อนเหมือนกันนะว่า เอาจริง ๆ แล้วเราอะ เราไม่สามารถบอกความจริงทุกอย่างกับสามีเราได้ อันนี้เป็นตัวเราเองนะ คือบางเรื่องอะ ไม่รู้ดีกว่า ของเขาอะ แต่มันไม่ใช่เรื่องชู้สาว หรือว่าเรานอกใจอะไร บางทีมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเรา หรือแบบ เออ อาจจะมีเรื่องแบบจากที่ทำงาน หรืออะไรบางอย่าง ที่เรารู้สึกว่า เขาไม่รู้น่าจะดีกว่า คือมันอาจจะไม่ได้ถึงกับว่า โกหกเขานะ แต่แบบ <swallows> เรารู้สึกว่า สามีภรรยานะ ใน ในความคิดของเราอะ มัน มันไม่สามารถบอกกันได้ทุกเรื่อง เหมือน เหมือนที่เราคุยกับเพื่อนอะ เออ เพราะว่าบางเรื่องเรา ก็แบบเก็บไว้ไปคุยกับเพื่อนมากกว่า อืม ของ ของคุณคิดยังไงเอ่ยกับเรื่องนี้?
อา ครับ อะฮะ อ๋อ ครับ อืม อ๋อ ครับ เออ ๆ ผม ผมก็พอเข้าใจนะ คือเยอ เลอ บาง บางเรื่องเราก็ไม่ได้บอกทั้งหมดหรอก อย่างเช่น เออ ถ้างานมันมีปัญหาอยู่ อะไรเงี้ย บางทีเราก็ไม่ได้แชร์ออกไป เพราะว่าแบบเดี๋ยว เราก็ไม่อยากเอา เอาปัญหาเราไปให้เขาคิด อะไรเงี้ย เขาก็มี มีปัญหาในที่ทำงานเหมือนกันอยู่แล้ว อะไรอย่างงี้ เหมือนแบบเรื่องบางเรื่องก็ ถามว่า เออ
อืม อืม อืม ๆ อืม เออ เออ ใช่ เออ เหมือนไม่อยากให้เขาต้องมาเป็นกังวล ด้วย อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหม?
เออ ใช่ ๆ ถ้าประมาณเนี้ย ก็ ก็ ก็จะเหมือนกันครับ ก็ไม่ได้ เออ ไม่ได้แชร์อะไรขนาดนั้น แต่ถ้าแบบเรื่องสำคัญ ๆ อะไรอย่างเงี้ย คือเลี่ยงได้ก็ ก็คือแบบจะ จะพยายามพูดมากกว่าที่จะปิด ไว้ อะไรเงี้ย เพราะมันสำคัญ แล้วมารู้ทีหลังแล้วเขาจะเสียความรู้สึกเอา แล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้าง จะ เซนซิทิฟ เรื่องพวกความรู้สึก อีโมชัน อะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยต้องระวัง <chuckles> เจอ เพราะว่าแบบ
อืม อืม อืม ๆ อืม อะฮะ เออ ๆ ๆ ใช่ อืม เมื่อก่อนเราก็เป็น แหละ แต่ว่าพอเจอสามี คนที่แบบ <chuckles> คนละขั้วเลยไง เหมือนเขาจะไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อะ ก็กลายเป็นว่า เราก็เลยต้องปรับตัว เออ เป็นแบบ เออ ให้เหมือน ให้ ให้ ให้เท่ากับเขาอะ เพราะว่าเราก็เป็นคนที่แบบ เซนซิทิฟ เมื่อก่อนจะ เซนซิทิฟ มาก นิด ๆ หน่อย ๆ เราก็แบบเก็บไปคิด แล้วก็กลายเป็นงอน กลายเป็นน้อยใจ แต่เขาไม่รู้เลยไงว่า อ๋อ นี่ นี่เรางอนไปแล้วเหรอ นี่ เราน้อยใจเขาอยู่เหรอ เขาก็ไม่รู้เลย ก็เลยกลายเป็นว่า มันก็ต้องเรียนรู้เนาะว่า โอเค เขาเป็นคนแบบนี้ ไม่ใช่ว่า เขาไม่รัก ไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจ แต่แบบ เขาไม่คิดเล็กคิดน้อยเหมือนเรา อะไรอย่างเงี้ย <chuckles>
อ๋อ อ่า ครับ อืม เออ ครับ โอ้โฮ จริงครับ พวกผู้ชายจะไม่ค่อยคิดเล็กคิดน้อย บางทีแฟนผมงอนไป 2-3 วัน ผมยังไม่รู้ตัวเลย <laughs>
อืม อืม ใช่ นี่แหละ นี่คือความเป็นผู้ชายแบบ โอ้โฮ ฉันงอนอยู่นะ ไม่รู้เลยเหรอ? อะไรเงี้ย เหมือนเราส่ง ส่งซิกให้แล้วอะ แต่เขาก็บอกว่า อย่าไปส่งซิกหรืออะไรทั้งนั้น ผู้ชายจะจับไม่ได้ คือเขาไม่รู้ ไม่ ม ไม่เหมือนผู้หญิงด้วยกันที่แบบ เออ เรา เราจะรู้กันเร็วกว่าว่า เฮ้ย อ๋อ คนนี้เป็นงี้ ไอ้นี้เป็นอย่างงั้นนะ อะไรอย่างเงี้ย เออ แต่ผู้ชายก็
<chuckles> ใช่ ๆ เออ ผม ผมเพิ่งมารู้ บางทีแบบผมเพิ่งมารู้ว่า เขางอน ตอนไหนรู้ไหมครับ? ตอนที่เขามาเล่าย้อนหลังระหว่างคุยกับเพื่อนน่ะ ว่าแบบ เออ บ่น ๆ ให้เพื่อนฟังว่า งอน แต่แบบไม่รู้ตัวเลย
อืม อ๋อ อ๋อ คืองอนจนหายงอนไปแล้ว ใช่ไหม?
ใช่ ๆ ๆ แล้วผมค่อยมารู้ทีหลังว่า อ๋อ อะ ตอนนั้นงอนอยู่เหรอ? คือแบบไม่รู้ ฉันก็นึกว่า เธอคิดเรื่องงานหรืออะไรยุ่ง ๆ อยู่ อะไรอย่างงี้ ผมก็คิดไปทางนี้ไปเนาะ หรือแบบเขาเครียดเรื่องงานอยู่ อะไรอย่างเงี้ย <chuckles> เออ เขาก็
เออ ช ใช่ อืม อือฮึ แล้ว แล้วเขาดีขึ้นไหม? เรื่องแบบ อารมณ์ เซนซิทิฟ เขาดีขึ้นไหม?
ก็ ก็ถามว่า มันก็ดีขึ้นนั่นแหละครับ จริง ๆ อะทั้งคู่อะต้องพยายามปรับตัวเข้าหากันด้วย คืออย่างตอน จำได้เลยตอนคบกันใหม่ ๆ เนี่ย ผมอะมีปัญหาบางอย่าง ก็คือผมชอบเล่นเกมมาก อะไรอย่างเงี้ย แล้วพอมาอยู่ด้วยกันอะ ผม ปกติผมจะเล่นแบบเลยเที่ยงคืนไป ตี 1 ตี 2 อะไรอย่างเงี้ย ก็ยังนั่งเล่นอยู่ เขาบอกว่า ทำอย่างเงี้ยไม่ได้นะ อะไรอย่างเงี้ยครับ เขาอะต้องการให้เต็มที่อะเที่ยงคืน อะไรอย่างเงี้ย <chuckles> เออ ผมก็ เออ ๆ ก็โอเค ๆ เที่ยงคืนก็ได้ อะไรอย่างเงี้ย ก็แบบ มันก็มีหลาย ๆ อย่าง อย่างเช่น แบบ <tsk> เออ มันจำได้ว่าหลายอย่างเลยค่อย ๆ ปรับตัวเข้าหากัน คือบางอย่างผมเป็นคนไม่ค่อยพูดอะ
อือ ๆ ๆ อืม อือ ๆ ๆ ๆ อ๋อ เออ อืม ใช่ ๆ ๆ เออ เออ
สุดท้ายผมก็ต้อง เอ่อ ผมก็ต้องพูดขึ้นมาบ้าง อะไรอย่างเงี้ย เออ เพื่อแบบ เพื่อแชร์ เพื่อให้เขารู้ อะไรอย่างงี้
เข้าใจ ๆ เออ ตอนปีแรกอะ ที่ย้ายมาอยู่กับสามีเหมือนกัน รู้สึกว่าเป็นแบบ เป็นช่วงที่แบบต้องปรับตัวกันหนักที่สุดอะ เพราะเหมือนเป็นครั้งแรกที่แบบมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนาะ คนนี้ก็ เออ ต้องการแบบนี้ คนนี้ก็ใช้ชีวิตมาแบบนี้ เหมือนพอมันได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน แล้วกลายเป็นว่า โอ้โฮ แบบ มันมีอะไรตั้งเยอะแยะที่เราไม่รู้อะ ในเรื่องของเขา เออ เขาเองก็ไม่ ไม่รู้ว่า เออ เราแบบเป็นอย่างงี้ เกือบจะเลิกกันแบบหลายรอบแล้ว แต่ ก็ เออ ก็พยายามปรับพยายามเข้าใจ เหมือนเขาก็บอกว่าอยากได้อะไร ต้องการอะไรอะ ให้บอกตรง ๆ ไม่ต้องมาแบบ งอนแล้วแบบ เออ คิดว่าเขาจะคิดเองได้ ไม่ เขาคิดไม่ได้อันนี้เราก็แบบ
อืม ใช่ครับ <chuckles> <laughs> อืม <chuckles> เออ ใช่ ๆ
เออ เรียนรู้อย่างหนึ่งว่าโอเค ผู้ชาย ต้อง ขออนุญาตพูดก่อนว่า ผู้ชายเขาโง่ เกินกว่าที่เขา จะรู้ว่า โอเค เรา เราไม่พอใจเขาเรื่องนู้นเรื่องนี้ อะไรอย่างเงี้ย ต้อง
<chuckles> เออ ก็จริงครับ ผม ผมก็บอกอย่างงี้เหมือนคุณเลย ผมก็บอกแฟนผมเลยว่าแบบ เออ ถ้าไม่พอใจ หรืออะไรกันอย่างเงี้ย ให้บอกกันตรง ๆ มา ถ้ามางอนไม่พูดไม่จาเนี่ย ผมไม่มีทางรับรู้ ไม่มีทางแก้ไขมันได้ แน่นอน <chuckles>
ใช่ ใครจะไปรู้ เออ ใช่ ใครจะไปรู้เนาะ ถ้าเราไม่พูดเราก็ โอ้ โอเค พยายาม อืม เข้าใจเขามากขึ้น เขาก็พยายามเข้าใจเรามากขึ้น ก็เหมือนแบบปรับตัวมาเจอกันคนละครึ่งทาง อะไรอย่างเงี้ย อืม แต่พอมีลูกก็รู้สึกว่า อันนี้ก็มีลูกแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ ใช่ครับ ครับผม
พอมีลูกก็เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งเลยนะ แบบ มัน มัน มันด้วยความที่มันเหนื่อยด้วยเนาะ หน้าที่เปลี่ยนไป แล้วพอมาเจอสามี ก็คือไม่มีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กมาเลยไง
อืม ใช่ครับ อืม ครับ
ก็ยิ่งเหมือนแบบ เออ เขาก็ทำอะไรไม่เป็น แล้วแบบเราก็เหมือนหงุดหงิดแบบ โอ๊ย! ทำไมแค่นี้ถึงไม่รู้ ทำไมแค่นี้ถึงทำไม่ได้ อะไรอย่าง ก็ทะเลาะกัน
<chuckles> <chuckles> ผมมี ผมจะโดนแฟนว่า เรื่องไอ้นี่อีก บางทีแบบเปลี่ยนผ้าอ้อม แล้วผมเอาผ้าอ้อมมาให้ช้า อะไรอย่างงี้ ก็เหมือนแบบไม่ทันใจเขา <chuckles>
เออ โอ้โฮ ของเราสามี คือตอนที่คลอดลูกมา เขาไม่กล้าจับด้วยซ้ำ คือเหมือนสายสะดือยังอยู่ ใช่ไหม แล้วบอกว่า หรือเราก็นอนเจ็บท้องอยู่เนาะ ก็เลย เออ ให้เขาไปเปลี่ยนผ้าอ้อม แล้วก็แบบ แล้วเราตอนนั้นเราคลอดอะที่ต่างประเทศ ใช่ไหม อุณหภูมิติดลบอยู่อะ แล้วเราตื่นขึ้นมากลางดึก ลูกร้องแบบ เฮ้ย! เป็นอะไรลูกร้อง พอไปดู โอ้โฮ เขาใส่ผ้าอ้อมลูก แต่เขาไม่กล้าเอาเสื้อผ้าใส่ กลับให้ลูกอะค่ะ <chuckles> เขากลัวสายสะดืออะ เหมือนเขาเห็น แล้วเขากลัว แล้วเรา อ้าว! แล้วเธอไม่กลัวลูกหนาวเหรอ เออ กลายเป็นว่าลูกร้อง แล้วเพราะว่า อา แบบ เออ อากาศมันหนาว พยาบาลก็เข้ามาพอดี บอกนี่อุณหภูมิเด็ก เอ่อ เอ่อ เหมือนตัวเย็นลงไปหน่อยนะคะ ไรเงี้ย โอ้โฮ เราโมโหมาก เราแบบ โอ๊ย ทำไม แต่เราก็โอเค เขากำลังเรียนรู้อยู่ กำลังเรียนรู้อยู่ แค่ แค่แบบพยายามเข้าใจเขา แค่นั้น
อ๋อ อา ๆ ครับ โอ้โฮ <chuckles> เออ ครับ <laughs> เออ <chuckles> <chuckles> เออ โอ้โฮ ถ้า ถ้าแบบนี้ เออ โอเค เข้าใจ มันเป็นเรื่องน่าโกรธจริง ๆ นั่นแหละ <chuckles>
บ้า แล้วปล่อยลูกนอนอ้าซ่าแบบเหมือนแบบ เออ คือเขาบอกเขาไม่กล้า โด โดนตรงสายสะดือ อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยไม่กล้าใส่เสื้อผ้ากลับให้ลูก เราแบบ โอ้โฮ นั่นแหละมันเป็นแบบบางเรื่องเนาะ มันก็แบบเราอยากจะปรี๊ดมาก ๆ เลย แต่เราก็แบบพยายามแบบ โอเค เขาไม่มีประสบการณ์ เรา เราอะเลี้ยงเด็กมาเยอะไง เป็นครูด้วย อะไรด้วย เหมือนเราก็ช่ำชองกว่าเขาเนาะ ก็เลยแบบ เออ ค่อย ๆ สอน ค่อย ๆ อะไรกันไป อืม
โอ้โฮ <chuckles> <chuckles> อ๋อ เออ ครับ อืม ครับ แต่ของผมเมื่อก่อน ก่อนที่แบบจะคลอดลูกอะไร ระหว่างที่ภรรยาท้องอยู่ ก็คือแบบเข้าคอร์สเรียนแบบดูแลเด็กเลยนะ อะไรอย่างเงี้ย ที่ ที่ ที่โรงพยาบาลเขามีจัดคอร์สไว้ให้ <chuckles>
อืม เออ ๆ ก็ดีนะ อันนี้ ก็เหมือนแบบ เออ มาได้มาช่วยภรรยา แล้วดูแลลูกไป ถึงจะเรียนมาแล้ว ถึงเรา หลังเรามีประสบการณ์มาเลี้ยงเด็กเป็น 10 ปีอะ พอมาเจอลูกตัวเองอะ มันยังแบบ นึกออกเปล่า มันก็ยัง ไม่เหมือน ไม่เหมือนที่เราเรียนมา ไม่เหมือนที่เราเลี้ยงลูกคนอื่นมา เออ ใช่ พอเป็นลูกเราแล้วแบบ ไอ้ แล้วไอ้ทฤษฎีที่เคยเรียนมาบางที มันก็ มันก็ใช้ไม่ได้ด้วยอะ เออ
อืม ๆ ครับ เออ ๆ <chuckles> ใช่ ๆ ๆ เพราะว่าเด็กแต่ละคนมันไม่น่าจะเหมือนกันนะ อะไรอย่างเงี้ย เออ ๆ เท่าที่ผมคิดอะ
ไม่เหมือนกัน ใช่ มันไม่เหมือนกัน เขาบอก เออ เขาบอกว่า เด็กจริง ๆ แล้วไม่ใช่ผ้าขาวนะ เขามีสีสันของเขามาแล้วอะ นึกออกเปล่า? เออ ไม่งั้นเราแต้มอะไรเข้าไปอะ ถ้าเป็นผ้าขาว มันจะเหมือนกันหมดถูกเปล่า? แต่นี่คือ มันไม่ใช่ผ้าขาวไง มันถึงมันไม่เหมือนกัน ไม่ว่าเราจะสอนเด็ก เด็ก 15 คนน่ะ ครูคนเดียวสอนเหมือนกันเด๊ะ แต่ผลออกมาไม่เหมือนกัน ใช่ไหม เออ นี่แหละเราถึงแบบ โอ้ ทั้งลูกทั้งสามีเราต้องพยายาม เข้าใจ
อืม นึกออกเลยครับ อา ครับ อืม ใช่เลยครับ <chuckles> แต่อย่างว่า ผมว่าแบบ มัน มันพอเติม ช่วง ช่วงเลี้ยงลูก ที่แบบ เอ๊ะ ที่แบบ เพิ่ง เพิ่งคลอดใหม่อะ ช่วงนี้คือแบบผมพยายามตามใจภรรยาทุกอย่างเลยนะ กลัวเขาจะอารมณ์เสีย อะไรอย่างเงี้ย มีอยู่คืนหนึ่งจำได้ อยู่ดี ๆ เขาเกิดบอก อยากกินทุเรียน ตอน 03:00 ผมยังต้องออกวิ่งหาไปหาให้เลย <chuckles> เออ มันบอก ผมก็เข้าใจเขานะ คือแบบ โอเค คือเลี้ยงลูกมานานมันเหนื่อย แล้วอยู่ดี ๆ วันนั้นก่อน นึกอะไรก็ไม่รู้อะ ยังเกือบตื่นขึ้นมาบอกอยากกินทุเรียนเฉยเลย อะไรอย่างเงี้ย เป็น เป็นความทรงจำที่แบบจำได้ถึงทุกวันนี้เลย วันนั้น <chuckles>
อืม อืม อืม โอ้โฮ เออ ๆ ๆ เออ เข้าใจ แหม แต่ ค่ะ เออ อ๋อ เออ ไม่ แต่เรื่องฮอร์โมน มันไอ้นี่จริง ๆ นะ พอคลอดลูกแล้ว เหมือนฮอร์โมนมันตกเลยอะ เราก็จะเป็นแบบ เหมือนเกือบจะซึมเศร้าอะ นึกออกเปล่า มันจะแบบมันเหมือนอะไร ๆ ก็ไม่มีความสุข มันดาวน์ไปหมด เราอะจะเป็น อืม
<chuckles> อ๋อ ครับ อืม อ๋อ ครับ อ๋อ เออ ๆ ถ้าไม่ได้เป็นมาก ก็ยังดีเนาะ แต่หมอเขาก็เตือนไว้อยู่แล้วอะครับว่า แบบมันอาจจะเป็นซึมเศร้าหลังคลอดได้ อะไรอย่างเงี้ย บอก ให้ ให้ ระวังไว้หน่อย ถ้าแบบ พฤติ ถ้าแบบภรรยามีพฤติกรรมแปลก ๆ อะไรไปอะ ก็แบบ ก็แบบควรให้มาปรึกษาจิตแพทย์ อะไรอย่างงี้ด้วย
ใช่ อืม ใช่ ๆ ๆ ต้องเข้าใจ อืม เออ ก็ ก็ดี แต่เราก็รู้สึกว่า นั่นแหละ สามีเขาก็เหมือนอยู่กันมาถึงทุกวันเนี้ยเราว่า เขาเก่งมากนะ เพราะเราก็ พอที่ผ่าน ๆ มาเราก็รู้เหมือนแบบ <tsk> ไม่รู้อะ อย่างที่บอกนิสัยผู้หญิงไทยอะ มันจะ Emotional มันจะแบบฉันจะอย่างงี้ ๆ จะต้อง ฉันต้องให้ได้อย่างนี้ อะไรอย่างเงี้ย เออ เราก็เหมือนเป็นคนเอาแต่ใจ แล้วคอเขาก็เหมือน
<chuckles> อา ครับ อืม
พยายามปรับเนาะ ให้ พยายามเข้าใจ แล้วต่างชาติต่างภาษาด้วย เราก็ถือว่า เขาก็เก่งมากที่ฝ่าฟัน <chuckles> ฝ่าฟันเรามาจนถึงทุกวันนี้ เพราะว่าแบบเราก็เอะอะก็บอกเลิก ฉันไม่เอาแล้ว ฉันจะเลิก เออ นี่คือเมื่อก่อนเป็นอย่างงั้นน่ะ เรายังคิดอยู่แบบ โอ้โฮ
อืม ครับ <chuckles> <chuckles> เออ ครับ
สามีฉันก็เก่งนะ ที่แบบ ที่ฝ่าด่านมา
เออ ๆ ดีที่เขาแบบ ไม่ ไม่ ไม่แบบไม่ตัดฉึบออกไป อะไรอย่างงี้เนาะ
ก็ง้ออยู่นะ เขาก็แบบไม่ยอมให้ไป ไม่ยอมให้เลิก เราก็เก่งว่ะ เออ ก็นึกนี่แหละ มันต้อง เราต้องรู้สึกว่า เออ เขาก็ ไม่ ไม่ยอมแพ้ ใน ในความรักของ เออ เรา 2 คน ที่แบบจะทำให้อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ อืม
ก็ เออ ๆ อืม เออ จริงครับ <chuckles> เออ ครับ จริง ๆ เออ ใช่เลยครับ <chuckles> แต่อย่างว่าเนาะ แบบพอเป็นคู่รักกันอะ บางทีมันก็ต้องปรับตัว ต้องทำความเข้าใจกันอะไร โดยเฉพาะตอนที่คบกันใหม่ ๆ อะ ต้องปรับเยอะมาก
เออ ๆ ใช่ อันนี้ ส สำคัญมาก ๆ สำคัญมาก ๆ อือฮึ ใช่
เออ แล้วแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ยอม ไม่ยอมปรับนะ ผมว่ามันก็คบกันไม่ได้ยาว ๆ หรอก
อืม ใช่ โอเค อา วันนี้ก็ ขอบคุณมากที่ได้มาคุยด้วยกันนะคะ ก็ขอให้ชีวิตคู่ประสบความสำเร็จเนาะ ส ดูแลภรรยา อย่างนี้ไปเรื่อย ๆ <chuckles> เออ
ครับผม ขอบคุณเช่นกันครับ <chuckles> ครับ <chuckles> ครับ เช่นกันครับ ยังไงก็แบบขอให้คุณสามีดูแลคุณแบบดี ๆ ขึ้นเรื่อย ๆ <chuckles> โอเคครับ
ค่ะ เพิ่มฮา ค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับ เช่นกันครับ สวัสดีครับ